Bạn ơi, dạo này á mình stress kinh khủng luôn á nha, tại vì á chồng mình á đêm nào cũng ngáy hết trơn á. Mà hổng hiểu sao á, cái dạo là tầm 3-4 tháng gần đây nè lại ngáy nhiều hơn á, chứ hồi xưa thì cũng có ngáy nhưng mà là mình cũng ngủ sớm hơn hoặc là chồng mình ngáy cũng ít thôi thì mình cũng ngủ được nha. Cái xong dạo này nè, ngày nào chồng mình cũng ngáy á, mà ngáy cái kiểu rất là to luôn. Mình cũng thử mấy cái cách giống như là mấy cái cách mà trên mạng chỉ á, nhưng mà cũng hổng có được gì hết trơn á. Bây giờ mình stress kinh khủng luôn, giống như là mình thiếu ngủ á, rồi mình hổng có tỉnh táo để làm cái gì hết trơn á bạn.
Ừm. Ừm. À, như vậy là chồng bạn là ngáy quá nhiều, cho nên là làm cho bạn hổng có ngủ được, đúng hông? Ừm, mình hiểu cái cảm giác này của bạn nha. Thì có nghĩa là bây giờ bạn cũng đang cảm thấy rất là lo lắng à, đó. Vậy thì không biết á là bạn nói á là bây giờ là chồng bạn là cái việc ngáy á nó kéo dài cũng khoảng 3-4 tháng nay rồi ha?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, có nghĩa là 3-4 tháng nay nè là ngáy rất là nhiều với lại rất là to luôn. Hổng biết á chồng mình có bị gì hông nữa? Cái xong á, khi mà chồng mình ngáy to như vậy á, tại vì đó giờ á nha mình rất là nhạy cảm với lại tiếng ồn luôn, nếu mà có âm thanh hoặc là tiếng ngáy nhiều á là mình sẽ, giống như là, mình bị bứt rứt ở trong người á, mình hổng có thể tài nào ngủ được dù là cố gắng rất là nhiều nha. Nhưng mà bây giờ á, ờ, chồng mình ngáy như vậy á làm ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của mình nè, rồi ảnh hưởng tới công việc á, mình thiếu ngủ nên là sáng đi làm mình đâu có tập trung làm được gì đâu bạn.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu nè, cũng tệ quá ha! Nhưng mà là trước đây là chồng bạn cũng đâu có ngáy vậy đâu, hay là cũng ngáy nhưng mà nó nhỏ còn bây giờ là ngáy rất là to luôn?
Có nghĩa là trước đây á thì ừm, tại vì trước đây á thì công việc của mình á thì nó hông có cần phải thức khuya, nên là thường đa số là mình trước chồng mình hông à. Còn lâu lâu mình có thức khuya thì ch chồng mình cũng ngáy, nhưng mà cũng ít thôi, cũng ngáy hơi nhỏ với lại ít. Nhưng mà hông hiểu sao gần đây này do cái đặc thù công việc của mình thay đổi á, cái là mình lúc nào cũng phải ngủ sau chồng mình hết trơn á. Cái xong là chồng mình khi mà mình vào phòng đi, là chồng mình đã ngủ mất tiêu rồi, xong rồi chồng mình ngủ ngáy rất là to luôn, làm mình không có thể tài nào chợp mắt được luôn á!
À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Như vậy cũng, ơ, rất là khá là lo lắng đó nha. Như vậy thì có cái dấu hiệu nào khác của chồng bạn như là, kiểu như, ngừng thở hay thở khò khè hay hay gì hông?
Ừm. Ờ. Thật ra á là chồng mình mình thấy là cái tiếng ngáy của chồng mình nghe nó rất là hơi nó kì kì á, nó cũng có là khò khè thiệt nha, rồi lâu lâu á nó lại ngắt quãng nè, cái, a, một tí nữa thì nó lại ngáy như bình thường. Có nghĩa là nó cứ ngắt quãng, rồi cái lại nó lại ngáy rồi nó cứ ngắt quãng lại ngáy, nhưng mà cái tiếng rất là to luôn nha. Còn chồng mình nói á thì, ờ, chồng mình cũng hổng hề biết là chồng mình ngáy luôn. Sáng thì thấy chồng mình vẫn tỉnh táo bình thường nên là hổng biết là có vấn dề đề gì nữa.
Ừm. Không biết luôn. Ờ, như vậy thì bạn có từng nói chuyện với anh ấy là anh ấy có đang có gặp những cái áp lực gì trong công việc hông?
Ừm, ờ, thật ra thì, ờ, mình cũng có tâm sự với chồng á, mình nói là dạo này chồng ngáy nhiều quá là mình hổng có thể ngủ được. Thì ảnh cũng nói là ảnh do có nghĩa là ảnh nghĩ á là dạo này công việc của ảnh, a, ảnh đang chuyển qua công việc mới á, nên là nhiều khi nó bị quá sức, quá kiệt sức á. Thì mình cũng có nghe nói là hình như là buổi sáng mà quá mệt đi thì buổi tối là có thể là ngáy nhiều hơn á, thì mình hổng biết cái đó có phải là một cái nguyên nhân hay hông nha. Thì mình cũng tâm sự, nhưng mà mình thấy ảnh ngủ thì mình cũng hổng có đánh thức ảnh hay là, ừ, như thế nào á, cũng thấy tội tội á, mà mình đêm nào mình cũng chịu như vậy thì mình chịu hông có nổi bạn ơi!
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, như vậy thì chắc, ưm, mỗi đêm chắc bạn chỉ có ngủ được có khoảng vài tiếng thôi ha?
Đúng rồi, có nghĩa là, ờ, mỗi đêm thì chắc mình nghĩ mình ngủ được 3-4 tiếng à, có nghĩa là khi mà mình đã mệt lả đi rồi á thì mình có thể mới có thể thiu thiu vô giấc á bạn.
Ừm. Ừm, như vậy là cũng khá là đáng quan ngại đó ha. Như vậy thì để mà giải quyết cách này đi, thì là hai bạn á là không biết là bạn, ờm, có đi ra ngoài phòng khác bạn ngủ hông?
Ừm, thật ra á nha là có nhiều ngày á mình nhạy cảm quá. Có nghĩa là dù mình không ngủ nhưng mà mình nằm mình nghe mình nghe chồng mình ngáy mình cũng thấy rất là khó chịu trong người luôn. Thì mình nó cũng có là đi ra ngoài so qua ngày ghế sofa á, ở ngoài nằm ngủ nè, nhưng mà cái sofa nhà mình á nó nó cứng lắm với lại nó không có máy lạnh nên nhiều khi mình ngủ nó cũng hổng được ngon giấc nữa. Mà mình thấy chả lẽ là mình phải ra ngoài đó nằm hoài thì nó cũng hông có được nên là mình cũng cố gắng nằm kế bên chồng luôn. Nhưng mà nằm kế bên thì lại hổng có ngủ được á bạn, thì cái vòng lặp nó cứ luẩn hoài luôn à.
Ừm. Ừm. Cũng lo ha, lo ha. À. Là ngáy to quá, đúng hông? Là cũng không thể nào ngủ được. Như vậy thì, ừm, thì để cơm mà, gọi là, giảm cái việc ngáy của chồng á thì bạn có thử những cách gì rồi ha, đó, và phản ứng của chồng bạn nó ra làm sao ha?
Ơi. Ờ, mình có thử cái cách đó là mình sẽ đánh thức chồng mình dậy luôn. Có nghĩa là mình lay chồng mình lay lay để cho ảnh, giống như là, đổi tư thế hoặc là ảnh bừng tỉnh dậy á, để mà ảnh có thể là ngừng cái việc ngáy nha. Thì mình thấy á nó cũng cũng nó cũng ngừng. Có nghĩa là khi mà mình đánh thức ảnh đi thì ảnh hơi tỉnh, cái, ảnh sẽ ngừng một chút nhưng mà tầm 5 tới 10 phút á, ảnh lại tiếp tục ngáy tiếp. Mà mình thấy chả lẽ là mình phải đánh thức ảnh hoài như vậy thì nó cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ của ảnh luôn, nên là á cũng hạn chế đánh thức lắm nha. Còn có nhiều khi khi nào á mà mình quá khó chịu đi thì mình mới kêu ảnh dậy, xong rồi á, ảnh kêu mình kêu ảnh là đợi mình ngủ trước đã rồi ảnh hãy ngủ lại thì ảnh cũng có làm theo nhưng mà mình thấy vậy cũng tội ảnh quá chừng luôn, kiểu như là bị tỉnh giấc giữa đêm á.
À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu nè, thì, ờm, hông biết là có cái lúc nào á mà hai bạn, kiểu như là, cả hai đều mệt á, nhưng mà bởi vì nghe tiếng ngáy của chồng bạn xong rồi cả hai có xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn gì hông?
Ừm, thật ra á là mình cũng khó chịu lắm, nên là mình nhiều khi mình bị khó chịu trong người á, nên là mình cũng có tranh cãi với chồng mình á. Mà chồng mình á thì ảnh nói là ảnh hổng có kiểm soát được cái việc ngáy, nên là mình nghe xong mình cũng hổng có cãi lại được, tại vì ảnh đâu có cố ý là ảnh làm như vậy đâu. Nên là nhiều khi cái vấn tụi mình á, nó cũng hổng còn như là x túc xưa á, kiểu, giống như là, à, mình khó chịu với ảnh á, mà ảnh hổng biết ảnh phải làm cách nào khắc phục á bạn, nên là nhiều khi á tình cảm vợ chồng nó cũng hơi hổng có được hạnh phúc lắm á.
Đúng rồi. Ừm. Ô kê, ô kê nha, mình hiểu được cái cảm giác của bạn cũng như là cái mối lo lắng và quan tâm của bạn ở cái thời điểm hiện tại. Thì cái việc ngáy thật ra thì tưởng chừng như nhỏ thôi, nhưng mà đôi khi á, nó cũng chính là những cái, gọi là, ờ, những cái vết nứt á trong cái việc mà tình cảm vợ chồng ha. Đó, thì bây giờ mình cũng sẽ đưa ra một số những cái lời khuyên thì để bạn coi là bạn có thể áp dụng vào đối với chồng bạn được không ha. Thì đó, bây giờ là nói chung á là cái việc ngáy là cái việc mà, kiểu như, ảnh cũng không có muốn và ảnh cũng không hề biết rằng là ảnh ngáy rất là to, đó, cho nên là bạn cũng, gọi là, cố gắng đừng có đổ lỗi nè. Đó, rồi bây giờ cả hai mình cùng tìm ra nguy nguyên nhân đi. Thì nhiều thì cái nhà nhà khoa học á thường nói là ngáy á thường thường á là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe á bạn, chẳng hạn như là viêm xoang hoặc là dị ứng cái gì đó nè, hoặc là nhiều khi á, chồng của bạn uống rượu hoặc là ăn no trước khi ngủ nha, rồi cũng có khi là ảnh ngủ ảnh nằm ngửa đó, và lúc đó nha, cái lưỡi của ảnh á, dễ rơi ra đằng sau nè, xong rồi chặn cái đường thở á bạn, thành ra đó là cái lúc đó là ảnh lại là khó thở và ngáy thật to. Đó, thì những cái lúc này á thì, à, mình nghĩ là bạn chỉ có nên nhẹ nhàng mình bạn nói chuyện với ảnh thôi, chẳng hạn như bạn có thể nói những cái câu nhẹ nhàng như là "Dạo này á anh ngáy thấy to lắm á, nhưng mà thì, ờ, do em cũng đang mệt á, bây giờ hai đứa mình tìm cách cải thiện để cho hai đứa mình ngủ ngon hơn nha, có được không?" Đó, mình dùng cái giọng nhẹ nhàng thôi, mình nói chuyện với ảnh trước ha!
OK. Ừm. Ừ nhỉ. Ừm. À, có nghĩa là, ờ, nhiều khi là do những cái tác động ở bên ngoài, ví dụ như là ảnh có thể là ảnh, a, a, đi với đối tác rồi ảnh có dùng rượu bia nè, hay là ảnh nằm cái tư thế nó chưa có được chuẩn nên cũng dẫn đến cái việc ngáy, đúng hông? Thì mình cũng hiểu á là ảnh cũng đâu có cố ý làm như vậy đâu, thì mình cũng có cái cách cũng nói nhẹ nhàng như bạn kể á, thì hai đứa mình cũng là rất là thấu hiểu nhau luôn. Nhưng mà cái tình trạng nó kéo dài hoài vậy cũng hông được á, thì bạn chỉ thêm cho mình một vài cách nữa để mình có thể là mình áp dụng với chồng mình ha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ô kê nha, thì ngoài ra á, sau khi mà mình nói nhẹ nhàng nè, thì bây giờ mình có thể là giúp ảnh thay đổi cái thói quen nhỏ mỗi tối á, ví dụ như là có thể là mình nói với ảnh là có thể là nằm nghiêng khi mà ngủ á, đó, hoặc là nhắc ảnh là tránh bia rượu hoặc là ăn quá nhiều vào buổi tối đi, đó. Ngoài ra á thì hai vợ chồng bạn có thể là cùng rủ nhau mà tập thể dục đều á, tại vì nếu cái việc mà tập thể dục đều đặn nha cũng sẽ giúp là tự gọi là, cải thiện cái luồng thở đó, và nhiều khi là giảm ngáy rất là rõ luôn á nha, đó.
À. À, có nghĩa là mình sẽ kêu chồng mình là hạn chế rượu bia, đúng hông? Với lại á, tại vì mình hay nấu đồ ăn khuya cho chồng mình tại vì chồng mình có cái thói quen ăn khuya á, thì chắc là bây giờ mình sẽ cố gắng là mình sẽ nấu sớm hơn, rồi dặn chồng mình là ăn sớm đi để đừng có ăn quá là gần giờ ngủ á, cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ nữa nha. Với lại là bạn có nói là nên tập thể dục á cũng hay nha. Chắc là tuần sau đi, mình với chồng mình sẽ lên kế hoạch để tham gia một cái môn thể thao mới nè để cùng nhau tập thể dục á, coi có cải hông ha.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đó, đúng rồi đó. Ngoài ra á thì bạn cũng là có thể là nên là giữ cái phòng ngủ mà cho nó thoáng nó nó sạch bụi đi. Đó, thì không biết là nhà bạn có nuôi thú cưng hay không? Bởi vì bụi á hay là cái lông thú cưng đó nha, nó cũng rất là dễ khiến cho mũi tắc nè, và lúc đó đó, nó sẽ khiến cho cái việc ngáy nó to hơn nữa đó nha.
À. Nhà mình á thì có nuôi một con mèo nha. Thì bình thường mình cũng hay cho mèo lên giường của mình lắm, nên là có thể đó là một trong những cái lý do mà khiến chồng mình bị ngáy giữa đêm. Chắc là mình sẽ cố gắng là hạn chế cho mèo vào phòng, hoặc là nếu có vào phòng á thì mình sẽ cố gắng là dọn dẹp thật là kỹ trước khi ngủ luôn để coi là có cải thiện được hông ha.
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, đó, ngoài ra thì bạn cũng có thể, gọi là, dùng những cái, a, phương pháp tạm thời trước khi mà mình tìm ra cái nguyên nhân chính nè, ví dụ như là bạn có thể dùng cái nút tai mềm đó để bịt tai. Mình có thể mua những cái, gọi là, những cái có chất lượng á để bịt tai cho nó hông có đau, đó. Ngoài ra thì mình có thể, gọi là, nghe những cái nhạc trắng á, đó, như là tiếng mưa hoặc là tiếng sóng đó, đó, nó giúp cho mình vừa thư giãn mà cũng, gọi là, che được cái tiếng ngáy nè, mà cũng, gọi là, đưa mình vào giấc ngủ nó dễ hơn. Hoặc là trong cái trường hợp mà bây giờ mà không thể áp dụng hai cách kia á, mà cái việc ngáy của ảnh nó vẫn to quá mình ngủ không được á, thì là bạn có thể cố gắng là bạn đi ngủ sớm hơn ảnh một xíu, hoặc là bây giờ bạn, ờ, chuyển ra bên một cái phòng khác bạn ngủ, tạm thời thôi, trong cái thời gian á mà cả hai bạn á cùng tìm ra một cái phương án tối ưu nhất, đó.
Ừm. À! Ừm. Ừm. Ừm. À! À, có nghĩa là mình có thể là dùng mấy cái đồ bịt tai, có nghĩa là, à, chuyên bịt tai luôn thì nó chắc sẽ đỡ hơn, đúng hông? Tại vì bình thường á mình cũng có dùng bịt mình cũng có dùng che nhưng mà mình lấy cái gối á, mình che tay thôi à, nên là nó cũng hổng có chống ồn được nhiều. Chắc có thể là mình sẽ thử là mua cái đồ bịt tai, hoặc là mình nghe nhạc nhẹ nhẹ coi, thử coi là cái cảm giác có đỡ khó chịu hông ha? Với lại bạn có nói là mình cũng có thể là mình sẽ ngủ ở phòng khác, thì nói chung là ngủ phòng khác cũng được, nhưng mà chắc là tạm thời thôi ha? Tại vì nếu mà hai vợ chồng ngủ riêng hoài á thì cái tình cảm nó cũng hông có được gắn kết á bạn ha?
Đúng rồi. Đúng luôn đó. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi đó bạn. Thì cái này chỉ là tạm thời thôi, bởi vì á là mình nghĩ á là bây giờ á, là hai bạn á là cần, gọi là ờ, bạn cần đưa ảnh, ờ, hoặc là nói ảnh là mình đi khám. Cái, ơ nếu mà cái việc mà ngáy cực to như vậy á thực sự là nó có thể là có nhiều những cái vấn đề về sức khỏe đấy, thì bạn cũng là nên hai vợ chồng cùng đi đưa ảnh đi khám để ở chỗ cái chuyên khoa tai mũi họng, hoặc là những cái bệnh viện, gọi là, tai mũi họng mà có tiếng á. Đó, có thể là ảnh đang bị một cái triệu chứng, giống như là, chứng ngưng thở khi ngủ đó. Cái triệu chứng này cũng rất là khá là nghiêm trọng đó và cái triệu chứng này thì nó nó điều trị được. Đó, cho nên là bạn cứ là đưa ảnh đến và tư vấn cùng với bác sĩ nha.
A. Ừm. À. À, có nghĩa là cũng có thể nguyên nhân là do bệnh của ảnh á, nên là mới là dẫn đến cái việc là ngáy, đúng hông? Vậy chắc là mình có thể là mình sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với chồng mình đi, để có gì hai vợ chồng thu xếp đi khám bệnh coi là tình hình như thế nào ha. Ờ, mình thấy cái lời khuyên của bạn cũng rất là hay luôn. Ờ, mình thấy là có nhiều cái có thể là dễ áp dụng ngay từ bây giờ luôn á. Chắc là mình nói chuyện với bạn xong nà, mình sẽ đi gặp chồng mình á, xong rồi hai người sẽ, ưm, ngồi lại để nói chuyện để coi là có cách nào mà phù hợp nhất á để có thể là áp dụng ha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, OK nha. Hy vọng là bạn có thể áp dụng được những cách của mình, và bạn có thể giải quyết được cái vấn đề giữa hai vợ chồng bạn mà đang xảy ra nha!
Ừm, cám ơn bạn ha!
Bye bye.